Ừm. Vì nhiều khi nhỉ, bạn có thấy là, kiểu, đồ nồi lẩu nó ngon hơn khi mà cái không khí trò chuyện bạn bè hoặc là những cái người hợp cạ với nhau ngồi với nhau thôi, đúng không? Đấy. Ừm, ừm. Thế thì nhá, ừm, từ nãy đến giờ là một số các cái nguyên tắc mà mình thấy là nguyên tắc mà bạn thực hiện khi mà ăn lẩu rồi. Thế còn những cái nguyên tắc, gọi là, tối kỵ mà bạn thấy là sẽ khó chịu khi mà, ờ, người khác vô tình thực hiện ấy. Thì bạn có không? Ừm.
Ch chắc chắn rồi đó. Ừm. Ờ, cũng có khá là nhiều đó nha. Ví dụ như là, nhiều người á người ta hông có biết, người ta bỏ cả cái dĩa đồ ăn vào nồi cùng một lúc luôn mà người ta không có chia theo cái tầng hương vị như nãy mình nói đó, thì nó sẽ làm cho cái nước dùng nó sôi tràn lên nè, rồi nó không có trong và nó hỏng vị nữa. Ừm, cho nên là cái việc mà, ừm, dành một cái nồi như vậy thì nó không có vệ sinh, với lại không có lịch sự cho lắm. Với lại nhiều người á thì người ta, ừm, gắp một cái đồ lên mà nó chưa chín mà người ta cắn rồi, xong rồi người ta bỏ vô cái nồi thì mình cũng khó chịu nữa.
Ừ. Ờ, đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng. Công nhận, công nhận. Ừm. Nói chung là nói chung là kiểu gì kiểu vẫn phải có một vài cái cần phải tuân thủ, chứ cũng không thể nào mà cứ hỗn hỗn tạp hỗn tạp được, đúng không? Đấy, ừm, nó làm cho người khác cảm giác như không thoải mái với các thứ này. Bạn có thấy là, kiểu, ăn lẩu cũng là một phép thử tính cách không? Giống như biết được ai vội vàng này, đó, ai từ tốn gì gì đấy. Ừm.
Đúng rồi đó. Nói gì thì nói chứ. Ờ, đúng rồi. Tại vì ở trong văn hóa Việt Nam của mình là luôn luôn có cái văn hóa ngầm trong cái việc mà mâm cơm. Nói chung là khi mà ăn thì mọi người cũng sẽ, ừm, ừm, nhìn vô cái, ơ, ăn đó thôi chứ không chỉ là lẩu thôi. Ví dụ như là khi mình ăn lẩu mà có cái người lớn tuổi hay là người chủ trì ở đó, thì mình cũng cố gắng là, ờ, mời cái người lớn tuổi ăn trước, hay là rót nước và gắp đồ ngon bên mình biếu người ta, thì nó cũng là một trong những cái nét ứng xử trong cái bữa ăn rất là hay nè. Rồi, à, mình cũng, ơ, sẽ nhìn coi là, à, ai là cái người mà hợp với cái v vụ ăn cay, ai là cái người mà không ăn cay được để mà mình có thể là phân phối cái chỗ ngồi, ví dụ là người đó sẽ ngồi gần cái, ơ, nồi lẩu nấm hơn chẳng hạn. Đó, cái này thì thể hiện được phép lịch sự với lại cái văn hóa của cái người Việt Nam của mình trong cái bữa ăn đó nha.
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, công nhận.